Т Ну, это, конечно, <grunts> это
То есть твою рабочую обстановку никто не воспринимает как рабочую, да? Как будто ты вот сидишь, кино смотришь там, да? Ага.
<laughs> виновата. А, да-да, и болтаю ещё с кем-то, на н н н на непо
Ну слушай, выглядит действительно как будто просто, ну ну, болтаешь. <laughs> Да.
Т Да, на непонятном для них языке. Вот. И, ну, приходится как-то проводить, эм, беседы. Это вот как как как воспитательные работы, да, за круглым столом, мгм, на ужин.
Хм. Ага, такая воспитательные работы такие вот, да? Ага. Интересно интересно. Вот эти семейные переговоры, да, сделки с вот эти вот с ними производить, да. Договоры вот эти подписывать, что давайте я работаю, вы там сами по себе. Потом вечером Ага. О! Интересная реакция, интересно, да. Хм.
<laughs> Ага, кровью. <laughs> Не, ну на самом деле, т э э это в у у когда я начала обо всем об этом говорить, я увидела такое, ты зна недоумение у своих домочадцев. Вот когда вот, я не знаю, с <laughs> с голубями разговариваешь, они так голову вправо-влево наклоняют. Они реально не понимали, о чём я говорю. Ну я же дома. <laughs>
Мгм. А в а в плане, а что значит шт В плане же они как-то это не воспринимали просто? Или что, что типа если ты дома, то значит всё, ты не на работе?
Да, им очень сложно было, в принципе, воспринять меня как сотрудника какой-то компании. То есть, видимо, всё-таки
Ага. Окей.
Может, мне н я вот щас подумала, может Да, вот! Может быть Вот-вот! Совет. <chuckles> Вот я как раз щас об этом подумала. Может, мне надо было вместо халата одеть какой-то костюм парадный, чтоб видно было, да, что я на работу-то собираюсь. Ага, да, кстати, хорошая идея.
Хм. Может надо в костюме сидеть, чтобы не в халате? Может быть, они не воспринимают? <laughs> Ну. А они скажут: "Мама, что, у нас Хэллоуин, нам тоже приодетьс?"
<laughs> Где мой галстук, да?
Где галстук, да. О! Мистер и миссис Смит, всё понеслась, интересно. Да. Хм. А это вот только к детям относится, или еще кто-то тоже воспринимает не не так удаленную работу?
Мгм. Да, и